Non-negotiable sa'kin yung ano, yung pagkain <laughs> kasi ano ako, eh, foodie ako, eh, tapos siyempre ano ngayon, 'di ba, ah, Christmas ngayon, so maganda na ano, medyo espesyal yung kakainin natin, yung masarap-sarap, gan'yan. Medyo nakakaluwag-luwag tayo, nakaangat sa laylayan. Gano'n din sa ano, sa sa New Year, gusto ko sana na ano, espesyal siya. Kahit naman sa ano, kahit naman nal pag nalabas ako, gusto ko talaga, ah, espesyal yung kinakain ko kumbaga, hindi lang siya yung basta fast food lang, gan'yan. So very particular ako do'n kasi para sa'kin yun la yun na lang yung treat ko sa sarili ko, eh, hindi kasi ako ano, yung materialistic na tao na alam mo yun, bibili ng mga gamit, ng damit, gan'yan, o di kaya ng sapatos. Mabili ako pero sobrang bihira lang, ah, ang priority ko talaga, ang kasiyahan ko talaga sa pagkain. Next to it is yung yung tanawin, kasi ano ako, eh, ah, adventurous ako, mahilig ako mag-solo travel, so ayon, gustong-gusto ko nakakakita ng ano, ng magagandang tanawin, nakakabusog sa mata, 'yan. And ayon, yung activities hindi masyado, hindi kasi ako yung ano, yung ma-join sa mga activities, although na-e-enjoy ko siya, pero kapag, ah, hindi ko talaga trip hindi ko talaga siya gagawin. So ayun yung ano ko, yun yung, ah, sistema ko oo, yung priorities ko.
Priorities mo? Oo, number 1 yung pagkain plus tanawin. Hmm, ah, yung nabanggit mo kanina yung budget 'no, more than 500 naman yung budget mo ngayon.
Yes. <laughs> Yan. Mhm.
Hmm, pero pag, um, nagbabakasyon ka parang gano'n, mas prefer mo ba na mag-isa or plano mong kasama yung mga kaibigan mo or kapamilya?
Siyempre ano, gusto ko na ano may kasama, pero sa gan'tong panahon kasi since ang meron lang ako na araw is yung 25 at 31. Mostly yan yung mga kaibigan ko, understandable naman, wala naman akong ano do'n parang negative na emotio oo, sama nila yung family nila, o okey lang sa'kin yun, family nila yun, eh, ako naman ay kaibigan. Although yung iba kino-consider ako na family, actually yung iba ini-invite ako na, "Uy, punta ka dito sa'min, dito ka mag-Bagong-Taon." kasi nga alam nila na mag-isa lang ako, ganiyan. Like kaya, "Dito ka sa'min mag-New-Year," ganiyan, "kahit wala kang dalhin, basta pumunta ka." okey na okey yo as in welcome na welcome ako sa kanila. Pero yun na-e-enjoy ko rin yung company ko at the same time walang walang issue sa'kin both kung, ah, mag-go-go ako for solo or i-invite nila ako. Depende kung may nag-invite, sige go ako, pero kung wala, okey lang din sa'kin makapag-set ng sarili kong plano, ganiyan.
Kasama nila yung Oo, pag pamilya. Mm. <chuckles> Mm. Mm, mm. Mm. Mm?